अच्छा, अच्छा। जी बिल्कुल, लेक़िन मतलब वो ना ऐसे त्योहारों के दौरान पे जो होते हैं, हम तो अपने जो फूपा-बूपा जी हैं, इन सबको बुलाते नहीं हैं। हम सिर्फ़ अपने जो निजी परिवार होता है ना, उन्हीं के साथ आस-पास मतलब बनाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आज तक ऐसा जो है, कभी ऐसे ही अ, अनुभव हुआ नहीं है। हो सकता है ऐसा होता हो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ह हर एक परिवार का ना अलग तरीक़ा होता है और पसंदीदा तरीक़ा होता है त्योहार को बनाने का। तो
जी। अ, हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। <chuckles> जी। उ, जी। हाँ, मतलब कुछ ऐसे हमारे परिवार में बड़े होते हैं जो सिर्फ़ अटेन्शन चाह रहे होते हैं और कहीं न कहीं उनको जब वो थोड़ा-सा अटेन्शन त्योहार में जैसे सब काफ़ी व्यस्त होते हैं, कम मिल पाता है ना तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि किसी ने हमसे चाय नहीं पूछा तो किसी ने हमसे कुछ पूछा नहीं।
उ, जी। जी। <chuckles> बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा अक्सर हो जाता होगा। मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है मतलब एक बार ना मतलब मेरे किसी दोस्त के यहाँ जो है उसके पूरे रिश्तेदार आए थे। तो वो अब मानिए कि मैं उसका दोस्त हूँ तो एक तरीक़े से तो उस त्योहार के लिए मैं उसका मेहमान ही हुआ। तो वो मेरे पे ही तो ज़्यादा ध्यान देगा, उन पे थोड़ी देगा क्योंकि वो तो उसके रिश्तेदार हैं और अक्सर वो आते ही रहते हैं। लेक़िन मैं पहली बार गया था उनके घर तो वो जो है ना मतलब मेरी उसमें ज़्यादा देखभाल में लग गया था कि ये भी ख़ाओ, वो भी ख़ाओ। तो कहीं न कहीं जो उसके फूपा जी थे ना, तो वो काफ़ी मुँह फुला के बैठे हुए थे कि हमें आए हुए तो इतनी देर हो गई है और हमसे तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे हँसी आई तो मैं ख़ुद ही उठकर जो है उनके पास चला गया कि, "पहले आप ख़ा लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो इस घर पे रोज़ आना-जाना मेरा लगा ही रहता है। ये तो मेरे मित्र हैं और मैं इनके भाई जैसा ही हूँ।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं आप ख़ाओ, आप ख़ाओ।" जी तो ऐसे मुझे लगता है कि रिश्तों में ना ये छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती ही रहती हैं और इससे कुछ इतना ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। अ, बस एक तरीक़ा जो होता है ना त्योहार बनाने का, वो हमें पता चल जाता है कि कौन-से त्योहार पे किसके यहाँ कैसे जो है मनाया जाता है वो त्योहार अ
जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। <chuckles> बिल्कुल <chuckles> <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे लगता है ना कहीं न कहीं हम बहुत यादें भी बना लेते हैं, जैसे आपको भी बिल्कुल याद आ गया अपने दोस्त के घर का कि ऐसा उनके यहाँ पे भी हुआ है। तो कहीं न कहीं जब अ, ल ल लोगों के साथ मनाते हैं ना त्योहार को तो ह हमें ना काफ़ी यादगार पल भी हम बना पाते हैं।
जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।